はい。
では休日はどんな過ごし方をしていますか？
はい。
日課、はい、単刀直入にちょっと聞いてみてもいいですか？
はい、えっと、ですね、大体あの、土日休みの時は、あの、まあ、金曜日からちょっとだらだらし始めて、で、土曜日はまあ、ゆっくり起きて、で、なんかあの
ふん、うん。 うんうんうん。 うんうん。
なんでなんですか、もう土曜日は結構あの、家にいて、だだらだらしてることが、こう、だらまあ、そこまで言ってしまうとあまりにもひどいので、あの、洗濯とかしますけどね、あの、で、ええ、<chuckles> で、そそれで家でできることですよね、家の整理とかやったりして、で、日曜日はまあ、外に出てみたり
うん、はい。 はい。 <chuckles> うんうんうん。いえいえ、大切ですよ、だらだらは。うん。<chuckles> うん、うん、うん。 うんうん。
しますね。
なるほど。うーん、いいいい過ごし方だと思います。私あの、やっぱり週5で働いた後って本当に疲れちゃうので、うーん、次の日の土曜日は結構午前中は私もずっとダラダラしてるかもしれないですね。翌日にうん、あ、翌日じゃないす、午後から動き出しますけど、午前中はその、スリープインできる幸せがありますよね。朝起きなくてもいいっていう幸せ。
ええ。 ええ。 あ、そうなんだ。 ええ。 そうですね。 ええ、あの目覚まし時計をかけずに寝て、あ、ま、起きた時に起きるっていうのがすごく、嬉しいですね。
うん、大好きです。 うん、はい。 うん。 うんうん。 うん。 嬉しいですよね。朝起きなくていいっていうのわかりますわかります。あ、なんか休日にリラックスするために必ずやることってあります？
ええ。 ええ。